Est-ce que tu as déjà eu un échec qui t'a fi finalement fait évoluer?
Ah! J'en ai eu plusieurs, j'en ai eu plusieurs, heu, échecs, heu
Ouais.
pros, échecs, heu, sentimentaux. D'ailleurs, c'est vrai que sur le coup, quand on pense échec, en tout cas moi, quand je pense échec, je pense tout de suite, heu, pro, mais aussi sentimentaux. <chuckles>
Mmh mh. Ah bah oui, il y a c'est vrai qu'il y en a plein des petits échecs qu'on vit, heu, même dans notre vie perso. <chuckles>
Ah, heu, j'ai vécu même de de gros échecs, heu, de gros échecs sentimentaux et et heu, ah oui, c'est c'est c'est vrai que c'est du coup, je sais même pas lequel choisir. <chuckles> Non, non mais même pro heu non, peut-être, pro parce que c'est peut-être là-dessus ou quoique, que tu évolues le plus. Je sais pas. Peut-être que ouais c'est franchement, c'est compliqué.
<laughs> Allez, heu, commence par le plus gros. <chuckles> Non, on peut évoluer dans les sur les 2. Ouais.
Non, non, non, non, justement, je dirais même c'est peut-être, heu, peut-être plus les les les échecs sentimentaux qui m'ont fait évoluer, en tout cas à ce niveau là. Heu, mais, heu, mais déjà, bah, de toute façon, l'un n'empêche pas de pa enfin parler de l'un n'empêche pas de parler de l'autre. Mais déjà, je peux commencer, heu, je peux commencer par, heu, par l'échec professionnel. Bah
Ouais. Exactement.
si tu veux, moi, pendant longtemps, j'ai été, heu, j'ai été salarié, heu, avec un, on va dire, une vraie zone de confort dans un job, heu heu